Ayun nay is sa akin personally personally speaking, eto lang naman akin at opinyon din ng asawa ko. Ay hindi tama kasi may mga bansa na parang iniintindi na tayo ay human, di ba? Hindi mo naman mapipigilang gumawa ng isang pamilya, ah, di ba, nakakatulong din naman ang populasyon sa ekonomiya, ganyan. So dapat sinusuportahan ng production. Hmm.
Oo, tama. Tama, at saka yun na nga ang purpose ng ano ng tama yun. So
Mm, ayan, so para sa akin, ayun nga, meron, may may mga magagandang, ah, may mga magagandang bahagi, meron ding mga hindi magagandang bahagi, at yun nga yun. Pero sabi ko nga, kasama yun sa kultura at kasama din yun sa pagtanggap mo dahil lumipat ka dun. Hindi naman nila ako pinilit na kinuha, hoy, pu punta ka dito, ah? Di ba, ako naman yung kusang pumunta dun, so dapat maruno
Kaya nga. <laughs> Eh, ginusto mo eh, kaya harapin mo parang ganun. Pero ano yung pinak nak na-try mo kasi na-experience mo, eh. Um, ano yung pinakamadaling technique o yung mga pwedeng gawin para madaling maka-angkop sa bagong kultura?
Wa Hmm, yun nga, unang-una kung halimbawa sa Pilipinas ay okey ang isang ugali sa sabihin na nating Filipino time. Kasi karamihan sa ma <laughs> 'Di lang medyo late.
Mhm, yung medyo late. <laughs> Oo, naintindihan naman iyon kasi eh.

Ayun! Yun na nga sweet sila 'pag umpisa ng ano mo, 'pag umpisa ng pasok mo tinatanong nila kaagad, "Ilang taon ka na?" Ganyan. Kasi nga, nako makokontrol ka nila depende sa edad. Mm.
Od Ay ganun pala yun, oh. Kaya noon nahirapan ka rin ba mag-adjust dahil doon?
<chuckles> Oo, luckily yung mga kasamahan ko naman sa trabaho ko, merong Koreans, meron ding mga taga ibang bansa. So, dun lang ako sum
Yan, mix na rin yung culture 'pag ganon sa work.
Oo. Oo, siguro sa workplace namin talagang meron mixed kasi meron din akong mga nakakasama taga Japan, taga taga China, taga Uzbekistan, taga iba't ah, iba't ibang oo kasi yung sa nature na din ng trabaho. Kaya mas na naiintindihan namin yung isa't isa na parang parehas kami ng sentiments, ayan ganyan. Pero siyempre meron din kaming mga kasamang Korean at mapapansin mo yun. Oo, usually, depending nga din sa sitwasyon. Pero makaka-adapt ka naman din, eh, ang key nga diyan kultura at siyempre, tanggapin mo na lumipat ka sa ibang bansa. Mm.
Wow! Ang dami din naman pala. Yung lengguwahe? Ah, oo naman na kailangan mo talagang, ah, makibagay, 'no? Ah, mahalaga yun. So, so, ibig sabihin ba sa loob ng isang taon natutunan mo yung lengguwahe, yung mga unwritten rules nila dun tsaka yung mga kultura?
Tama.